Ouais, j'aime pas la ch tu sais, c'est j'aime pas trop la compétition, mais je sais que je le fais indirectement du genre, heu, je vais je vais me dire: «Ah mais pourquoi j'arrive pas?» Et du coup, je vais prendre cette personne comme exemple, pour essayer d'aller, au-dessus pour, heu, pour me dire: «Bon bah là, j'ai a j'ai atteint j'ai atteint un palier. Maintenant, heu, sur qui je peux me concentrer pour essayer de dépasser cet objectif?» Heu, dépassement de soi, une sorte de «modèle», entre guillemets. Ouais.
Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ouais. Je vois ce que tu veux dire, ouais, c'est Ouais. Non, pour le coup, c'est c'est c'est vraiment pas facile comme, heu, comme sentiment et comme tu dis, oui, en fait ça doit pas être de la jalousie, ça va plutôt tu vois, genre inciter à, mmh, comment dire cela?